Nhưng mà như vậy cũng rất là uổng nha, mình mua một cái TV về để mình trang trí, rồi thậm chí là cắm cái TV sẵn cái nguồn điện á thì nó cũng tiêu thụ một mức điện nào đó đó chứ hông phải là không đâu. Đó, cho nên là cái việc mà mình phải có cái TV, mình phải tận dụng được gì chứ ta? Không lẽ là mình cứ để đó? Hông biết là bạn có giải pháp nào nữa hông hay là mình cứ, ờ, ờ, dùng cái mạng xã hội là nó tối ưu nhất rồi ha?
Ừm. Đúng rồi. À, cũng hợp lý. À, với bản thân mình thì, à, có thể là sử dụng một cái, ơ, ờ, gọi là TV Box hoặc một cái laptop gì đó, cắm TV vào, để cho nó làm một cái màn hình to. Ví dụ như mình muốn chiếu phim chẳng hạn, là ch thì mình mở trên laptop, xong đó mình lấy cái mấy TV nó làm một cái màn hình trình chiếu. Thì, ờ, các phần mềm ứng dụng thì nó vẫn chạy trên laptop thôi, nó vẫn có thể tự next, rồi làm cái gì nó cũng đơn giản, nhưng mà được cái là xem nó to hơn, nó không phải, ờ, chú tâm vào một cái màn hình bé, thì đó cũng là một cái cách để giúp TV cũng có thể ứng dụng tốt hơn. Hoặc là như ở các công ty chẳng hạn, mình thấy bây giờ như công ty mình mà muốn mua một cái TV trình chiếu để cắm máy chiếu đấy, cắm, ờ, điện laptop vào ấy, thì, à, đi tìm một cái TV thuần TV rất là khó, toàn smart TV thôi, mà như thế giá thành nó rất là đắt bạn ạ. Mình chỉ mong muốn là mua một cái TV dạng thuần trình chiếu đồ á, các kênh truyền hình thì cũng được, có cũng không sao, đấy, thì, à, để cắm vào, nhưng mà để có thể giảm giá thành chi phí cho các doanh nghiệp đi. Nhưng mà hiện nay thì người ta đã loại bỏ những cái loại TV đấy rồi ấy, thì tìm rất là khó luôn.
Ờ! Cái này hay nè! Ờ. Ừm. Mình hiểu rồi đó. Mình <laughs> tận dụng cái, a, thiết kế của TV, cái độ phân giải của nó để làm một cái màn hình n trình chiếu phụ để mà ra một cái độ phân giải to hơn, mình coi sướng hơn, cũng là một cách rất là hay nha. Thế thì, à, về cái mặt mà quảng cáo này kia đó, thì bạn nghĩ là, à, những cái chương trình mà quảng cáo ch phát sóng trên khung giờ vàng này kia, ngày xưa tới giờ đó, thì những cái thương hiệu đó còn để mắt tới khi mà tài trợ cho cái TV hông? Hay là nó cũng, à, đổ xô tiền để mà đầu tư vào mạng xã hội hay là những nền tảng khác để cho nó tối ưu hơn, tại vì bây giờ nó cũng, a, không có, ơ, hiệu quả nữa đó?
Đúng rồi. À, chính xác, ừm. Ừm. Rồi. <laughs>